Oh, certo. "Tu statti tranquilla". Ma cosa vuol dire 'sta frase, che devi
Qualsiasi cosa lui dice: "Tu statti tranquilla". <chuckles> No, per lui è un come dire: "Tranquilla, ci penso" comu cioè per sdrammatizzare un attimino, no, però ci sono momenti veramente di, ehm, caos, agitazione, no, è che questa frase mi f mi fa imbestialire, però ormai la prendo a ridere.
Eh. Sì, dove sei proprio fuori? Anche a me, <chuckles> è uguale, vedi? "Ma tu statti tranquilla" è esattamente uguale a a "Chill". Ma chill che cosa? <chuckles>
"Tu stai tranquil Esatto." <chuckles> brav vedo che hai hai preso proprio
È uguale, è la stessa la stessa cosa. Ma poi adesso s ogni tanto me lo dice anche mio marito per farmi incavolare. Mi dice: "Chill", e io faccio: "Ma smettila".
Ah. E e allora quando riprenderete l'argomento del ragazzo, tu digli di stare chill. <chuckles> Vediamo un po' come la prende. E poi ti chiede: "Ma come è finita con la scuola?" "Eh, tu stai chill". Vedia
Ah, hai ragione. Bra <laughs> Tu stai glielo dico. Mamma mia, ma che ridere.
<chuckles> Ma sì, dobbiamo anche un po' imparare a a distaccarci, no, da questi
Ma sì, hai ragione. Ma cosa stiamo a arrabiarci, per niente poi. Mh, ciao.
No, no assolutamente. Va bene, ciao.